أصل آه الموضوع دايمًا فعلًا بيبقى مرّبِك و وتوتر، فمستحيل كان ييجي في دماغك رد مناسب يعني، هو ال هو هو المواضيع دي المفاجأة دي، هي لازم تيجي كده، هي لازم ت يحصل معاك الموقف ده، ولازم تاخده بنفْس الطريقة ولازم ينتهي بالطريقة دي، طول ما أنت ما عندكش خبرات مع مواجهة التوتر، والحاجات دي، هيبقى عندك مثلًا مشكلة في الحاجات المفاجئة اللي زي دي. بس أنت ما تق ما تقلقش، ما تزعلش، عادي أي حد معرّض للكلام ده، أنت أنت بس عندك، آآ، طريقة حلوة تبقى مجهزها لأي احتكاك قادم جاي، وتروح عادي الكلِّية ما فيش أي مشكلة، يعني أكيد الناس كلّها في اكت أكتر من حد هو عمل معاهم الحركة دي فاهمني، فأنت مش الوحيد اللي حصل معاك كده، أنت خلّي عندك بس ردود جاهزة ده الحل الوحيد اللي ليك، إن هو لو حاول يفتح معاك الموضوع تاني أو شافك مثلًا المحاضرة الجايّة لأنك يعتبر برضه كذا بقى لك كذا محاضرة ما رُحتش بعد المشكلة، فأنت محتاج لازم ترجع تاني، فاحتمالية إن هو يحتك بيك تاني واردة، لمّا يرد عليك تاني، ويتكلّم معاك تقول له
إمم. إمم. إمم. بالضبط. ده أكيد، أكيد.
أنا كان عندي، امم، ظروف خاصة يا دكتور، تمام.
يعني هو الأحسن أحسن رد أحسن رد أتعامل فيه في المواقف ديًا، إن أنا أقول له أنا كان عندي ظروف خاصة.
آآ، وأنا وأنا أدرى بيها. <clears throat> آه. آه كان عندي ظروف خاصة يا دكتور، وأنا أدرى حد بيها، تمام، والحمد لله إن الظروف دي اتحلت تمام، وباحاول ألحق، آآ، اللي فاضل من الTerm
إمم. إمم.
بس مش هي هيرد عليك هيقول لك إيه، ان أي رد تاني منّه هيقل منُّه هو وهيقلل منّه هو قصاد الناس كلّها، لأنه ما احترمش ظروفك الخاصة، ما احترمش اللي أنت قُلته، فاهمني؟
يعني هو لو يعني أنت شايف دلوقتي لو أنا دلوقتي قُلت أنا عندي ظروف خاصة، بس لقيته لسّه إن هو عايز يكمل كلام، أو لسّه برضه معترض على الموضوع دوّة، ساعتها هيبقى ليا الحق لو رديت رد مش لطيف عليه، أو رد قاسي، لإنه برضه يعني هو شخص هو دكتور يعني وليه مكانته وكده.
لأ، برضه ما ينفعش. ما ينفعش أنت أنت أنت ما فيش رد تاني بعد كده، يعني أنت مثلًا رديت على قُلت له كان عندي ظروف خاصة، وأنا الحمد لله الظروف دي اتحلت، وأنا أدرى حد و حد بظروفي، خلاص مهما يقول أنت ما تردش عليه، مهما يقول هو اللي هيقِل.
إمم. يعني أنت شايف إن أنا أسكت، يعني بعد كده خلاص، أنا أسكت ما ما لي ما اتكلمش تاني خلاص معاه، بعد بعد الجملة اللي أقولها دي، ما اتكلمش معاه تاني فيها يعني.
بالضبط، ما فيش حاجة تاني تتقال.